А скажи, как перфекционизм мешает решиться на выбор?
Ой, он очень негативно влияет, э. И <grunts> действительно, стремление к идеалу, а, на мой взгляд, мешает, э, не то чтобы сделать выводы, он, в принципе, мешает, э, что-то, э, сделать или что-то создать, получить какой-то конечный результат.
Мгм. Мгм. Интересно, вот, э, казалось бы, да, с одной стороны, перфекционизм, а, но это, м, в общем-то стремление к тому, чтобы сделать что-то очень хорошо. И вроде бы, казалось бы, да, а, оно должно, м, быть, ам, позити позитивное влияние иметь на какую-то деятельность. Мгм. Мгм. Так, ну, а как же так получается тогда, что в итоге перфекционизм становится твоим врагом?
М. Да, лейтмотив такой, позитивненький, да. <laughs> Ой, был у меня такой враг <laughs> долгое время. Ходил, дышал мне в затылок.
Так. <chuckles> Э, ох ох, преследовал. Так, и что же за враг? Как же он как же он тебя преследовал в итоге?
Да, м, э. А. Эс А, кое-то время назад, <chuckles> энное количество лет, я занималась фотосъёмкой. А, и я занималась профессионально, э, зарабатывала этим на жизнь, но это конец истории, а мы всё-таки, а, пойдем дальше. Прежде чем начать и вообще выйти на рынок, а, я, ам, ну ну, на ну ну, пару слов о том, как вообще фотография пришла. А я, ш э, да, потому что мне кажется, это вот важно. Ам, мне очень понравилась одна, а, девушка, которая, а, делала просто потрясающие фотографии. А, она, а, в э, снимала свадебную фотосъёмку, семейную. Ну, это как бы так немножко звучит, как бы обычно, но это тоже опреде
Так. Ага. Так. Так, давай. Мгм. Ну, смотри, на самом деле, ам, это те вещи, которые в нашей жизни присутствуют, и избежать их нельзя. Ну вот, например, свадьба, да. И, конечно, очень популярно снимать, а, делать такие фотографии, но это не значит, что это плохо, просто это стало чем-то, м, достаточно популярным. Но, м, тут встаёт уже другой вопрос: а попробуй сделать это так, чтобы это было уникально. И, видимо, вот как раз таки у неё это и получалось, раз она, м, каким-то образом зацепила твоё внимание среди вот, ам, такого большого количества каких-то фотографов в целом, свадебных, ну и в целом фотографов.
Мгм. Мгм. Вот.